Alam mo ba, may nangyari nun sa'kin, na, ah, may event, actually conference 'to. Aba ang ganda ganda ng get up ko, siyempre conference tapos, ah, maraming kasama from different schools, tapos ganiyan. Mm, ah, ano naman na no'n, nasa academe na ako, oo work na, pero siyempre sa academe nga kaya different school 'yan, nagsama-sama tapos may ko may ano, may seminar conference ta's ganiyan dahil hapon na siya, ano, inaantok ako, ewan ba siguro 'yung speaker kasi nakaka-antok, tapos meron ta's bigla-bigla, ano 'yung mga audience nagtataasan ng kamay, aba ako naman hindi ko ba alam, bakit ba ako nagtaas ng kamay. Ewan ko hindi wala kumbaga na nawala talaga ako sa sarili, dahil siguro antok na antok na ako nung time na 'yun, nagtaas din ako ng kamay, tapos question pala 'yun. Question pala 'yung tinatanong niya, so, na naghahanap ng ano, sagot. <chuckles> So, ngayon sabi ko ako 'yung tinawag bilang sa dami ng nagtaas ng kamay, ako 'yung tinawag.
Mhm. Ah, school, okey, akala ko work. Hmm, okey. Mm. <chuckles> Oo. Mm. <chuckles> Mm. Mm. <laughs> Okey. Mm. Hmm, jumackpot ka pa 'no.
Oo, ta's, tapos ano na nga ba 'yun, parang nagising ako kumbaga naalimpungatan ako dun sa pagkaantok ko, kasi, siyempre tumayo ako, pinatayo niya ako, eh, ta's binigay sa'kin 'yung mic.
Mm. <chuckles>
Tapos, ah, nag lahat 'yung audience nakatingin sa'kin, sabi ko "ano bang meron?" Akala ko ba ano lang, parang 'yung alam mo, parang nagtatanong lang na yes and no yes and no ang sagot. Parang ganun, eh, nagtaka ako nakatingin sa'kin 'yung audience tapos, eh, ah, "come again sir" sabi ko, kasi pinaulit ko 'yung ano ba 'yung tinatanong, aba, ala tanong pala na dapat kailangan ng sagot na, it's not yes or no ang sagot talagang kons talagang may ano. <chuckles> 'Yung, 'yung makabuluhang sagot, 'yung parang talagang ni-research gano'n, 'yung kaalaman, kumbaga stock knowledge, ngayon, hindi ako hindi I mean na narattle 'yung brain ko, so, nag mi nag jumble-jumble na 'yung mga ideas sa isip ko at dahil medyo twice na niya inulit 'yung question, kasi nga nakita naman niya siguro lutang ako
Mm. Attendance. <chuckles> Mm. Mm. Mm. Hmm. Ay, oo.
Nagsagot pa rin sumagot na rin pa rin ako malay ko ja-jackpot 'di ba? <laughs> Tapos mali, bokya, mali, so, parang alam mo 'yun, sobrang 'yung si alam kong nag blush ako, kasi, uminit 'yung mukha ko.
Mm. Mm. Ano nagyari, bokya? <chuckles> Mali. Mm.
So, ayun nakakahiya 'to, sabi ko, "pano na 'yung mukha kong haharap paglabas namin ng theatre," tapos siyempre pagtitinginan pin ano tumawa rin 'yung ibang audience, eh, nung ano, nung nabokya 'yung sagot ko as in ang layo, ang layo ng sagot. So ang hirap kumbaga i-gain ulit 'yung confidence. Pumunta ako do'n sa conference na 'yun na full of confidence, tapos ayun matatapos 'yung araw na alam mo 'yun, nahihiya kong pakita 'yung mukha ko.
Mm. Mm. Mm, sino-sino pala 'yung ano, 'yung mga kasama mo do'n, ah, ikaw lang ba tapos, ah, in terms of ano, ah, represent in term, oh, I mean may kilala ka ba ganiyan?
Ay hindi, marami kami. Ay, oo naman, siyempre mga kasama ko sa school, sa academe.
Ay ayun lang, okey, ah.
Oo, eh, siyempre mga co-teachers, 'yung mga staff. Sabi ko, "Ano ba 'yan nakakahiya," sabi ko," ano b pa'no pa'no ko ba i-gain 'yung confidence ko niyan." So, kahit pag ba kahit pagbalik sa school, eh, di siyempre ando'n pa rin 'yung siguro makakalimutan nila eventually, pero ako, hindi ko makalimutan nakaka-trauma tuloy.
Oo, co-teachers, oo. Mm. Mm. Oo, 'no. Mm. Alam mo bakit ka nagtaas ng kamay? Kasi oo. Alam mo bakit? Kasi di ba may meron tayong phrase 'no, wag ka sanang ma-offend sa phrase na yun kasi naturally animals naman tayo, matalinong animals lang. <laughs> Alam mo yung phrase na "Monkey see, monkey do." <laughs> So, nagtaas na ka ng kamay, kasi nagtaas din silang kamay. So, siguro yung first step mo ng pagiging <chuckles> ano ulit 'no, mabawi <chuckles> yung kumpiyansa mo, is yung acceptance, di ba. So, yung mapahiya kasi, isang experience talaga 'yan na talagang tatama <chuckles> talaga 'yan sa kumpiyansa mo, sa confidence mo. Lalo na kung nangyari talaga 'yan sa harap ng mga kakilala mo 'no, co-teachers mo pa. Tapos siyempre bitbit mo pa yung bandera ng school mo, yung ibang school din alam na, "Ah, yung school na yun may may lutang na teacher dun." Kaya magbubulungan yung mga di ba?
Oo, ewan ko ba, lutang. <chuckles> Hmm, sige. <laughs> Mm. Oo. Oo nga. Mm. Ano? Mhm. Ah, okey. Totoo. Kaya yun. <laughs> Kaya nga. Yun nga, eh, nakakahiya. Nahiya ak syempre sa mga ano, mga kasama ko na from other universities, okey lang kasi hindi ko na sila hindi ko na sila makikita. Pero yung mga co-teacher ko, yung mga staff sa university namin, eh, siyempre nakita nila yun, nabokya ako ng bongga kaya na nahiya ako sa kanila.
Mm. Mm Mm. Mm, alam mo sa ganiyang situation talaga natural lang na makakaramdam ka talaga ng hiya 'no, baka nga 7 stages of grief pa yung maramdaman mo, pero yang usually yan is hiya, lungkot, tapos doubt sa sarili 'no. Tapos, ah, hindi ito tan pero ano ah, tawag dito, hindi ito tanda ng, ah, weakness mo 'no. Ah, normal na reaction lang yan ng tao na makaramdam ka ng parang downfall 'no. Ah, una siguro, ah, yung acceptance stage nga talaga, ah, pahintulutan mo yung sarili mo na maramdaman mo yung emotions na yun na mahiya ka talaga, ah, 'wag 'wag mo agad ano, 'wag mo siya agad, ah, i-dismiss 'no or maliitin yung nangyari sa pagsasabing, "Ah, wala lang yun." Kumbaga, ah, yung hindi kasi pag-acknowledge ng hiya, later on kakagatin ka niyan in the future 'di ba, tutuklawin ka niya ng hindi mo alam, so bigyan mo talaga yung sarili mo ng time na i-process yung nararamdaman mo. Tapos, ah, tandaan mo na yung <smacks lips> pangyayaring 'yan hindi 'yan something na forever 'di ba, ah, para lang sa buhay 'yan yung ano bang tawag dun sa ganun sa medical, yung ano, beats ng heart 'di ba up and down 'yan, so kapag flat na kasi yung linyang yun ibig sabihin deds ka na, pero the fact na nag-u-up ka and nag-d-down ka, buhay ka pa. It's a sign of life and it's very normal 'di ba, so so, tanggapin mo lang yung nangyari 'no, ganyan talaga tulog ka, eh, or lutang ka, eh. Ano naman magagawa natin, eh, tao tayo, di naman nila alam pinagdadaanan mo baka mamaya pagod ka sa biyahe or something 'di ba? Nilalamig ka ata nun <chuckles> kaya ka inaantok.
Hmm. Oo. Oo, yun 'yon. Hmm. Tama. Sabagay. Hmm. Hmm, sige. Oo. Wah. Ang galing, mm. <chuckles> Oo, oo siyempre sa theater yun, eh, naka-aircon, tama yung sinabi mo, 'tsaka ang ga nagustuhan ko yung sinabi mo na ano, ang buhay parang yung heartbeat, my ups and down, it means na, "Oo existing pa ko buhay pa ako," kasi yun nga minsan masaya minsan malungkot hindi naman puwedeng laging perfect, laging masaya 'di ba?
Mhm. Oo, talaga. Mm. Mm. Mm, totoo 'yan 'no. Ano bang naisip mo later on, ah, gusto ko lang din malaman kung ano ba yung or i gusto ko lang din, ah, i-analyze ba. Ano ba yung naramdaman mo noon exactly after nung pag-uwi na, na nayamot ba sa'yo yung mga, ah, co-teachers mo? Nakiramay naman ba siya sa inyo or something?
Um, hindi naman, ay ano walang walang bumanggit, No one addressed the elephant in the room. Talaga! Pero siyempre at least naman sabi ko at least hindi nila ako sinisisi na ano ba 'yan, siyempre yung sabi mo nga bandera ng school namin tapos may may isang teacher sa school na 'to na lutang, sumagot ng bokya, oh, 'di ba. Wala naman nanisi sa'kin pero nahiya lang talaga ako sa kanila.
Mm. <chuckles> Ah, okey. Mm. Okey gets naman pero alam mo, nakakatuwa naman yung naging reaksyon nila at isa pa, ah, puwede mong gawin ganito 'no, or gaw gawin mo na lang mindset yung ganito. Ihiwalay mo yung pangyayaring 'yon sa pagkatao mo, 'no. Ang isang nakakahiyang pangyayari kasi or hindi, ah, maayos na sandali ng buhay mo, ah, hindi 'yan buod, hindi 'yan summary ng kung sino ka or kung kung ano yung life mo, 'di ba? Kumbaga meron kang, ah, identity sa school, 'no, halimbawa ikaw yung pinakamatalinong, ah, teacher sa inyo, sa university ninyo. Yung pangyayaring 'yan na nakakahiya, hindi na 'yan magiging kaka pagkakakilanlan mo, 'di ba, ah, iba ka pa rin sa nangyari. Lahat naman kasi ng tao may mga gan'yang klaseng karanasan, well hindi exactly yung gan'yan pero at some point in their life merong nakakahiyang nangyari 'no, at hindi hindi nito binubura yung mga capabilities mo, yung kakayahan mo, yung tagumpay mo at halaga mo bilang tao, 'no. So, ihiwalay mo yung experience na 'yon sa identity mo kung sino ka, 'di ba. Malay mo ikaw si Shel kung alam mo man yung Big Bang Theory di ba. Kung ikaw si Sheldon Cooper the pinakamatalinong character dun, if napahiya ka may say ba sila sa'yo? 'Di ba wala pa rin naman kasi ikaw pa rin pinakamatalino. So, gano'n lang siya, ihiwalay mo lang yung experience na 'yon sa kung sino ka.
Mm, okey. Hmm. <chuckles> Ah. Tama. Hmm, sabagay. Mm, tama. Mhm, oo. Oo. Oh. Sabagay, oo nga naman 'no, hindi naman 'yon nagde-define sa akin, yung pagkakamaling 'yon. Tsaka 'yon nga siguro kaya sobrang nahihiya ako kasi hindi naman ako yung tipong laging nagkakamali, hindi naman ako yung tipong lutang talaga, I mean yung mag magsasagot ng mali lalo na sa crowd. So, tama yung sinabi mo na, ah, 'yon makakalimutan nila 'yon at hindi naman talaga 'yon ang magde-define sa akin. At least na ano, 'pag iniisip ko 'yon parang alam mo 'yon parang bumabalik ulit yung confidence ko at hindi ako mag, ah, dwell na lang dun sa nangyaring 'yon.
Mm. Oo, tama. Mm, actually magandang mindset 'yan na hindi ka mag-dwell 'no, tandaan mo rin na 'yung kumpiyansa ay hindi 'yan kawalan ng parang kahihiyan 'no, kundi 'yung kakayahan n'yan bumangon after nung nakakahiyang nangyari 'no. 'Yung bawat karanasan kasing katulad ng sa'yo, hindi man exactly 'yan 'no, na bokya or something pero 'yung 'yung point ko bawat experience na ganiyan, nagdadagdag 'yan ng tinatawag na emotional resilience at mas lalalim pa lalo 'yung pag-unawa mo sa sarili mo. And remember na hindi 'yan nasa lalim ng pagkadapa 'no, nasa taas 'yan ng pagbangon.
Mhm. Oh. M Oh, okey. Wow, ang galing nagustuhan ko 'yun. At tama nga naman, kasi alam mo nung nangyari 'yun parang siguro parang ano na rin, parang wala na rin akong pakialam kung magkamali ulit. Siguro parang kumapal 'yung mukha pero in a sense na, ah, na nag-iingat na rin. Kaya tama 'yung sinabi mo, tsaka ang galing nung nagustuhan ko 'yung sinabi mong hindi 'yan sa lalim ng pagkadapa pero sa taas ng ipag ng pagbangon ko. So ayun, salamat, ha, sa pakikinig sa'kin tsaka sa pagtulong sa'kin para ma-gain ulit 'yung confidence ko parang alam mo na, hin parang hindi ako mag-dwell talaga sa 'yun sa moment na napahiya talaga ako.
<chuckles> Mm. Mm. <chuckles> Mm. Mm, walang anuman, nakakatuwang, ah, nakatulong 'yung mga, ah, payo ko sa'yo and last na payo ay magdala ka ng jacket next time. <chuckles> Ayan, thank you sa oras mo.
Hmm. Yes, tama ka. <laughs> Oo, thank you, ah. Sige, paalam.